Écoute, je viens vers toi pour que tu me donnes quelques, heu, quelques idées, quelques conseils, parce ce que, hein, en ce moment, heu, je suis assez, heu, assez assez stressé, assez anxieux, heu et j'ai du mal justement à à me relâcher, à relâ à relâcher la la tension, heu, corporelle et heu et je voulais savoir si, heu, si tu connaissais quelques quelques styles de d'exercices de respiration pour, heu, pour m'aider à à relâcher toutes ces, heu, ces tensions et ce stress que je que je vis en ce moment, heu, qui qui m'embête un peu parce que, heu, je bah je suis tendu toute la journée, je suis tendu le aussi un peu le le le soir, je suis stressé le soir, ce qui est aussi fait que je ne dors pas beaucoup la nuit et heu, en dormant peu, bah, après, heu, physiquement, ça va c'est je suis pas au top non plus, psychologiquement, bah, ça s'enchaîne et heu, et là j'aurais vraiment besoin de d'apprendre, heu, quelques petits trucs, de d'avoir quelques petites idées pour, heu, pff, baisser la la pression et heu et et me détendre un peu, heu, le cerveau, quoi.
D'accord. Oui. OK, heu, écoute, en tout cas, je je suis vraiment désolé que tu ressentes un peu cette, heu, cette période de un petit peu de stress, au ni au niveau de ton corps et donc, peut-être, qu'il y a eu, heu, une intensi intensité, heu, une dynamique importante avec ton travail ou ton comment tu mobilises ton ton corps. Écoute, je vais essayer de de t'aider à à trouver en fait, heu, des des possibilités, en termes de respiration, heu, éventuellement, d'autres exercices, qui sont connectés à la respiration, pour que tu puisses, heu, retrouver un peu cette cette fluidité, cette dynamique du corps, heu, donc heu, mais écoute, heu, je je vais t'écouter et on va essayer ensemble de trouver des des pistes qui te permettront voilà de pouvoir, un peu, délier ces tensions qui qui te nuisent.
OK, merci beaucoup, heu, en tout c le le moi, je pense que je viens de déménager de de 15 ans d'Espagne et je suis revenu en en France, heu heu, sur mes terres natales, heu, natales, pas dans la même région, à l'opposé même de de ma région, heu, où j'ai grandi et c'est vrai que j'ai dû faire tout l'emménagement, le déménagement, heu, de la maison en Espagne, heu, l'emménagement, les camions, et cetera, heu, j'ai dû tout faire tout seul parce que mon épouse travaillait déjà et heu et c'était une période, heu c'était une période, heu, de de de Noël, heu, c'était l'année dernière, donc heu, il y avait pas beaucoup de monde pour me donner un coup de main, donc j'étais seul pour, heu, vider la maison, heu, j'ai eu quand même mon cousin qui est venu me me donner un coup de main. Après, on a tout ramené, heu, dans la région où je suis maintenant, mis dans un box et cetera et il y a peu de temps, il y a à peu près 6-8 mois, on a enfin trouvé notre dernière maison, notre belle maison et on et là aussi, c'est la même chose, heu, juste avec mon cousin, on il m'a aidé à décharger et chercher les les paquets et les décharger dans le garage et là, je fais tout, tout seul, où je dois, justement, faire quelques petits travaux, heu, faire les cartons, vider les cartons, faire le tri et cetera et heu, et j voilà, je j'y pense tous les jours. J'ai tout ça à faire, plus encore une une au une autre activité, une nouvelle activité, qui est rentrée dans ma vie professionnelle, donc heu, ça fait, heu, ça fait beaucoup de choses, quoi, à à digérer.
D'accord. D'accord. Eh oui. Eh oui. Mmh mh. D'accord. Eh oui, je comprends, en fait, heu, je comprends que tu vis, heu, une période de transition, heu, géographique importante et donc heu, les emménagements, les déménagements, c'est des périodes lourdes, hein, en termes de c c'est un peu anxiogène parce qu'il y a le côté, heu, on quitte quelque chose qu'on est heureux de quitter et en même temps, hem, le la pression de de l'installation et puis c'est jamais complètement installé et ça met du temps. Il y a toute cette anxiété donc je comprends que ton corps commence à en pâtir et puis en plus parce que tu as fait beaucoup de de d'efforts physiques liés à ça hein, c'est c'est quand même un déménagement, donc heu, écoute, heu, voilà ce que je te propose, heu, est-ce que tu as un peu, heu, exploré des pistes des pistes, heu, de de respiration ou, heu, d'exercices, heu, qui sont liés à la respiration comme par exemple le yoga, heu, ce genre de d'exercices où, en fait, heu, tu prends un peu de temps pour toi et heu, tu le fais le matin et heu, du coup ça ça déla ça détend un peu le les énergies. Tu as essayé un peu ce genre de d'activité?
Heu, malheureusement non malheureusement non, parce que j'ai pas j'ai jamais eu vraiment le temps de de de prendre le temps simplement de de me faire des pauses parce que c'est vrai quand je commence, j'enchaîne toute la journée et et je m'arrête, heu, quand quand quand j'en peux plus ou que, bah, que que j'ai plus le temps et c'est vrai que non, c'est c'est une très bonne idée que peut-être que je me tourne vers ces vers ces activités, heu, comme le yoga ou le Tai Chi ou les s les choses comme ça que je me renseigne parce que là, en plus, dans la nouvelle ville où on est, il y a énormément d'associations, énormément de d'activités et je suis sûr que je pourrais trouver, heu heu, comme tu me dis, heu, t de, heu, peut être, heu, peut être des cours de yoga ou ou des choses comme ça pour, heu, pour pour pour que je puisse travailler, heu heu, ma respiration et que je puisse enfin, heu, me détendre un petit peu.
Mmh mh. D'accord. Oui, tout à fait, heu, en tout cas, heu, s je pense que c'est le yoga peut être une bonne piste, heu, plus précisément, heu, je crois, il me semble que c'est il y a quelque chose qui s'appelle le prana yoga qui est qui est basé sur, heu, la respiration et donc qui peut te permettre un peu de d'explorer ce côté-là, heu, ensuite, heu, il y a aussi des des techniques, heu, un peu, hem, de de respiration où en fait, en gros, le fait de, heu, comme font certains chanteurs de de, hem, d'avoir le ventre gonflé lorsque tu parles et d'essayer un peu de déplacer ta voix au niveau de la poitrine et pas au niveau de la gorge, heu, qui peuvent être des choses qui vont peut-être peuvent t'aider, heu, tu as aussi des, hem, ouais comment dire? Des, hem, des phoniatres, des personnes qui sont focalisées sur la santé du larynx qui peuvent t'aider à à apprendre à faire des exercices de respiration. Si tu réalises que la respiration est vraiment un problème pour toi, mais je je vois que tu as des tensions, donc heu, des tensions ont sûrement, heu, un impact aussi sur ton ton système respiratoire et donc heu, ensuite tu je pense que tu as trouvé déjà des bonnes pistes, hein, d'aller regarder dans les associations, heu, qui, heu, qui proposent des des activités de bien-être ou des clubs. Il y a il y a aussi une question avec le sport, peut-être, heu, des activités sportives, heu, douces, heu, qui vont te te permettre de relâcher les muscles qui ont été sollicités beaucoup pendant le déménagement.
Heu, le là, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que toutes ces ces exercices que tu dis, j'y avais pas pensé. L'exercice de de de g avec le ventre, heu, les exercices, voilà, des gens qui travaillent avec leurs larynx, et cetera l C'est vrai que ça, heu, les chanteurs simplement font des exercices de je sais qu'ils font des exercices de respiration, donc heu, c'est vrai que je devrais peut-être aussi me m'imprégner m'imprégner de ça. Et et aussi, l'autre conseil, le le bon conseil que tu me donnes, c'est, heu, de de d'aller vers le sport, de prendre le temps et d'aller vers le sport. Heu, c'est vrai que j'aime bien mon malgré que j'ai un j'ai un dos qui est un peu cassé, donc je peux plus faire tous les sports que que je peux faire maintenant. Mais il y a un sport que que j'aimais beaucoup faire, c'était monter à cheval. Bon, maintenant, je peux plus faire de concours. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je il faut que je trouve, heu, je crois qu'il y a en plus près de chez moi un un petite heu, une petite écurie. Ou simplement me faire des balades en forêt avec un cheval et heu, et respirer, heu, et faire justement peut-être travailler ces te ces techniques de de de déconnexion, heu, de de de de de yoga, et cetera pour me vider la tête, heu, tout en étant en extérieur. Oui ça, ça serait, je pense, une bonne idée oui.
Oui, tout à fait, après, c'est en effet, heu, je pense que tu as déjà, heu, les bonnes pistes, heu et heu, je je suis désolé que, heu que, heu, un sport que tu aimais beaucoup, heu, malheureusement, tu puisses plus le faire, heu, c'est c'est un peu ça aussi, heu, il y a une question d'adaptation, le corps change, heu, puis voilà, il peut y avoir des accidents, heu et tu as une douleur, en fait, à un endroit précis ou est-ce qu'il y a une zone qui est plus douloureuse qu'une autre? Parce que, peut-être, aussi, hem, tu pourrais aussi éventuellement, heu, t'orienter avec un spécialiste en kinésithérapie qui, éventuellement, pourrait te donner, heu heu, des exercices, heu, spéciaux pour ton cas de figure.
Bah, le la zone, c'est le c'est le dos, heu, c'est le dos, le bas du dos, les lombaires, qui ont été opérées pour, heu, pour une hernie discale, donc heu donc heu, mal opérées, des séquelles, heu, des douleurs, heu, dans la jambe, des douleurs, heu, chroniques, heu, toute la journée, donc je peux plus, heu, faire de sport où je devais courir, heu, comme du paddle, que j'aimais beaucoup faire du paddle, heu, courir ou sauter, heu, sauter en parachute ou, heu, ou, tout ça, tout ce qui tout ce qui va mettre un un coup à l'arrivée, heu, où tu peux te tasser un peu les lombaires tout ça, je n'ai je n'ai plus le droit de le faire comme les concours à cheval où où on peut retaper fortement sur la selle et et heu, voilà, ça, ce sont des des des des sports que je peux plus faire, bon, la liste, heu, serait vraiment trop grande. J'aimais beaucoup faire du hand, du basket et cetera et voilà, ça aussi, c'est -c'est plus possible et c'est vrai que le de le conseil que tu me donnes, heu, d'aller voir un un kiné, c'est c'est une très bonne idée et je devrais, heu, voilà, aller voir un spécialiste, heu, peut-être que, justement lui, qui, heu, gue devrait, heu, s sûrement me donner, bah, des exercices pratiques pour respirer et pour pouvoir aussi, en même temps, détendre le dos d'une certaine manière. Oui, ça, c'est, heu, ça, c'est une très bonne idée.
D'accord. D'accord. Mmh mh. Tout à fait. Heu, c'est c'est clair que je pense que c'est c'est des des pistes à explorer. Heu, après heu, c'est c'est clair que, hem, les spécialistes du, heu, de la de la thématique, heu, qui sont liées à tes rhumatismes, les choses que tu ressens, heu, vont pouvoir t'orienter. Heu, je pense qu'en effet, la respiration peut être une bonne piste. Heu et puis, après, s voilà, il y a un côté exploration aussi, hein. Donc heu, je pense que ça peut être, heu, une quête intéressante, heu, d'essayer de de trouver, en fait, heu, les, hem, voilà, les les personnes qui vont qui vont t'aider. Il y a aussi la la médecine chinoise. Certains kinés, heu, pratiquent ou ont des des formations en q en médecine chinoise, ça peut aussi être intéressant, puisque c'est souvent une médecine qui est plus douce, et qui est un peu, heu, moins traditionnelle, mais qui peut aussi avoir des résultats intéressants au niveau des des douleurs. Donc ça peut aussi être une piste à explorer.
Ouais. Mais là, je suis je suis assez surpris, heu, dans le bon sens, parce que j'ai un ami qui heu, qui qui fait de la médecine chinoise. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé avec lui parce que, heu heu, on parle pas vraiment de notre travail quand on est ensemble. On fait on se fait plaisir, on s'amuse, et cetera. Et c'est vrai que lui, il est il est docteur en médecine chinoise et je pense, heu, que c'est une très bonne idée parce qu'il pourrait mener. Il me connaît bien déjà, il connaît un peu la la base aussi de mes problèmes, heu, pour le dos, et cetera. Donc heu, aller vers lui, c'est c'est une très bonne idée. Et heu, comme tu dis, c'est une, heu, une médecine qui est assez douce. Et heu, c'est vrai que maintenant je suis obligé d'avoir de que de la médecine douce parce que j'ai tellement mal, heu, dans dans le corps, quoi. Mes douleurs dans le corps sont tellement fortes que je peux pas m'amuser à aller voir, heu, un ostéopathe qui va me faire craquer dans tous les sens, mal me faire craquer et ça peut avoir encore plus de séquelles sur moi. Et là, comme tu dis, les <clears throat> les les, mmh, les les le la médecine chinoise, c'est heu, c'est quelque chose qui est assez doux. Heu, je vous je le suis un peu sur les réseaux sociaux et je vois vraiment qui que, quand il explique ou simplement quand il met ses petites aiguilles, c'est pas des choses qui sont qui qui qui vont faire mal. Et que, à part ça, je il y a beaucoup de gens, justement, qui en disent du bien et que c'est et que c'est doux comme comme tu me l'as expliqué. Donc ouais, c'est c'est une bonne idée. Il faudrait que j'aille, vraiment, c'est j plus près de mon ami que je lui explique ça, heu, plus professionnellement parlant, quoi, on va dire.
D'accord. OK, mais écoute, en tout cas, à mon avis, tu as déjà une une bonne approche. Après heu, j je comprends que, heu, ces périodes de transition, heu, ont vraiment un impact, heu, sur le corps et donc heu, c'est normal de de vouloir aller dans le sens du corps. Heu, peut-être tu peux commencer avec des des petits des petits temps d'énergie et même, heu, tu vois? De respiration. Il y a des sûrement, tu peux trouver sur internet des exercices de respiration, heu, ou des exercices de res respiration avec le yoga et de te faire, heu, peut-être, heu, un espace, heu, favorable, heu, le matin ou quand c'est disponible pour toi. Le temps et heu et profiter un peu de de cette nouvelle pratique et puis, après, je suis sûr que tu vas trouver plein de, hem, nouvelles choses qui vont te permettre de d'aller dans le bon sens par rapport à cette, heu ce problème du corps.
Et bien, et ben, j'espère aussi et en tout cas, merci pour tous tes conseils et tes idées. Là, maintenant, j'ai un j'ai quand même un un beau panel de de de solutions à trouver et à voir, donc merci beaucoup pour heu, pour toutes ces tous ces conseils.